Ja, okay, also, hat sie's ja wirklich so gelernt, ne? Und es ist einfach nur diese diese Tradition oder diese vielleicht diese Indoktrination, oder wie man das nennt, dass man da wirklich so 'n bisschen drauf achtet. Und sie sie gibt das auch so 'n bisschen nach außen einfach, aber es ist gar nicht böse gemeint.
Richtig. Richtig, also, zum Beispiel, ne, meine Oma wo man ja denken sollte, Omas sind ja so lieb und süß, mm, Pustekuchen. Meine Oma, die war so, die hat mir manchmal in Bauch gefasst und hat gesagt: „'N bisschen weniger Schokolade, ne?“
Mhm. <chuckles> Oh, okay. Und <chuckles> Lustig. Und wie hast du so früher drauf reagiert? Gehst du damit auch so? Also, du ist es dann genau das Gleiche wie bei deiner Mutter, dass du sagst: „Okay, Oma ist halt so“? Oder ist es dann so anders?
<giggles> Hm, als ich klein war, war 'n bisschen anders, ne? Also, als ich klein war, da hatte ich, ähm Mama hat das zwar immer gut gemeint, aber es war halt falsch ausgedrückt. Und vielleicht habe ich so 'n kleines Trauma davon, ähm, mit mitgenommen, ne? Äh, 'n bisschen manchmal b leicht gestörtes Essverhalten habe ich. Also, zum Beispiel, ich habe bis jetzt ja 2 Kekse gegessen, ne?
Okay. Ja, okay. Mhm. H heute, ganzen Tag. Okay, mhm.
Ja. Ja, ne, und das, äh, das spiegelt sich schon noch krass wieder. Also, ich liebe Essen und ich esse auch viel manchmal, aber dann habe ich auch Tage, da esse ich halt kaum was.
Mhm.
Weil meine Mutter halt wann war das denn? Ich war bis ich 8 Jahre alt war, wollte ich nie essen. Ich war immer sehr, sehr schlank. Und irgendwann ab 9 Jahren hatte ich so Frustfressanfälle.
Ja, okay. Mhm, echt echt schon so so ah, okay, mhm, verstehe. Okay, interessant.
Weil ich oft alleine war, mein ja ja, oft alleine war und meine Eltern viel arbeiten waren.
Okay, das ist natürlich dann echt bisschen traurig, ne, dass man das dann so 'n bisschen in in dieses ältere Leben mit reinnimmt, gerade so was wie 'ne Essstörung, ne?
Und dann Ja, so leicht, ne? Also, ich meine, ich hab's ziemlich gut im Griff. Ich habe auch 'ne Zeit lang richtig krass gebingt. Äh, das habe ich aber alles wirklich extrem im Griff. Passiert mir echt nur noch, sehr, sehr, sehr, selt Mhm.
Mhm. Okay. Ah, okay, verstehe. Okay, also wirklich alles in Maßen noch, ne? Also, nicht so okay, perfekt.
Genau, hm, genau, weil, äh, Mama hatte dann nämlich die Angewohnheit, ihrer neunjährigen Tochter zu sagen: „Hör auf zu fressen, du wirst fett.“
Okay. Bist du
Und das war natürlich schwierig.